Какие бенефиты будут?
Самый лучший- это то, что у тебя будет гораздо более сильная воля. То есть, э, развитие силы воли от этого очень сильное. Я прям чувствую, как после очередной сессии я становлюсь более волевым человеком, как мне проще подходить к любым неприятностям, которые там могут меня ожидать на пути. Вот, это действительно именно туда, именно в копилку воли, получается, отправляется эта штука. Во-вторых, ну, ты становишься просто более внимательным; когда ты овладеваешь своим периферическим зрением, ну, тебе просто становится безопаснее жить. Допустим, смотри: обычно и когда человек переходит дорогу, он крутит головой направо, ну, вернее, налево, а потом направо. Правильно правильно н
Мгм. Дак так и нужно делать. Н машины же нас, э, в детстве учили, что смотреть сначала налево-направо потом
Правильно. Абсолютно согласен, да. Но это с чем связано? С тем, что человек плохо владеет своим периферическим зрением. Если ты подойдешь к дороге и сосредоточишься на том, э, что у тя по бокам глаз, да, а не в середине, то ты будешь ее видеть всю: и и справа, и слева. И поэтому, как бы, сможешь переходить ее достаточно безопасно. Но это так. Это лучше делать в городе, где не гоняют. Вот.
Мгм. Ничего себе! А если гоняют, да, кстати? Ты посмотришь периферическим зрением, а потом там какой-нибудь мотоциклист из-за угла, и не увидишь его, это же опасно может быть.
Ну, если гоняют, то Вот вот, поэтому, как бы, к техникам с осознанности нужно подходить осознанно, да, и не делать их во всех ситуациях, нужно их делать только в правильных ситуациях. Вот. И техники осознанности
А часто ли ты такое практикуешь, кстати? И выходишь на прогулки, и вот эти техники применяешь? Это каждый день, раз в неделю или когда у тебя стресс?
Чуть-чу Всё время всё время всё время так хожу.
Ничего себе.
Та, мне так гораздо комфортнее ся чувствовать.
А что нужно ещё для этого? Может, телефон дома оставить? Хорошая погода нужна, людей чтобы не было вокруг, друзей? Или тебя вообще ничего не отвлекает?
М. Нет нет. Нет нет, ничего не отвлекает. Вот, это, м, ну ну когда ты учишься, действительно, там, лучше это делать 1 лучше телефон поставить на без звука. Вот, а потом, когда этим владел, то, конечно, тя ничего не отвлекает, ты же уже это умеешь. Это как, знаешь, вот человек, который учится жонглировать, сперва ему нужно, чтобы это был полный покой, да, прежде чем он 2 мячика научится перекидывать. А пройдет время, и он будет уже на арене цирка жонглировать там, э, бензопилой, 5 мячами, вот, и еще при этом декламировать какие-нибудь стихи. Всё у него будет прекрасно получаться. То есть дело в том, наскока ты овладел этим умением.